Tama. Ayan hula nga 'no?
Mm, ne oo iisahan nila hanggat maaari sa loob ng isang taon, dalawang taon, eh, hindi naman magrereklamo 'to sige, 'di ba, oh, okey lang. Magrereklamo na lang 'yon pagka nagtagal na ng Maynila <chuckles> 'di ba? <chuckles> Eh hmm, 'di ba? Kasi maraming gan'yan, eh. Pero kung ano, kung ikaw anong pananaw mo sa mga 'yong posibleng paraan na para mapigilin mga ganitong kalakaran?
Oo. Totoo 'yan, 'no? <chuckles> Oo, naniniwala ako diyan totoo 'yan, maraming gan'yan. Hmm. Ah, sa panahon kasi ngayon alam ko ilan-ilan nalang gumagawa ng gan'yan, kasi marami na rin naireklamo ng gan'yan na company, 'no? So, parang kahit papaano nababawasan na si ah, ano pero kung ako tatanungin mo parang mapigilan talaga 'yan dapat marunong kang bumoses, ah, marunong <clears throat> dapat, dapat maging matalino ka diyan, 'no? So, ah, aalamin mo mag-research ka alamin mo yung mga tamang proseso sa tungkol sa mga labor, sa mga kasi accessible naman ang internet ngayon, eh. Kumbaga kahit saan ka, eh, 'di ba? Puwede mo namang i-search yung isang search mo nandiyan na 'yan, eh, so 'di ba? May mga gano'n namang ano kaya nga yung mga tao ngayon mga Gen Z na ngayon hindi na mauuto kahit sa eleksyon, eh, hindi naman mauto kasi naging matalino ng mga tao ngayon, eh, kumbaga, lalo na yung mga kabataan 'no, parang <clears throat> naging advance yung thinking nila sa ganya'ng bagay kasi nga namulat sa teknolohiya, so ayan.
Mm. Oo. Oo, mag-voice out ka, oo, mm. Oo. Mm. Oo nga, eh. Totoo 'yon. Oo, marurunong na. Mm, mm. Oo, totoo 'yan Tsaka, hmm, ang gali maganda 'yong mga nabanggit mo, 'no? Tama 'yon sang-ayon ako do'n. Siguro isa na lang dagdag ko diyan ano, kung meron man ano, 'yong 'yon nga tama ka maging aware sila 'no, na 'pag in-offer pa lang eto ganito na do'n pa lang 'pag may makita sila red flag, eh, huwag mo ng patulan, 'di ba? May in-o-offer pa lang ganito. Oo medyo magduda ka na, 'di ba? Oo mag-duda ka na talaga na kasi as long as meron silang naloloko wala, eh, tuloy-tuloy 'yan, eh, 'di ba? Oo pero kung wala na silang wala na nag-a-apply wala na kumakagat sa pain nila, eh, I'm sure either magsara sila or matuto silang, ah, pum-pumarehas na para la me me may makuha sila empleyado, 'di ba?
Mm. Totoo, mm. Mm. Oh. Tama, mm.

'Yong trabaho, ah, 12 hours, isang sahod, eh, kapiraso lang 'no, tas walang day off.
Uy! Hala!
Walang day off, oo, isang linggo nagtiyaga ako hanggang sa natauhan ako agad. Sabi ko hindi tama ito, oo, hindi tama ito baka a anong mangyari sa akin, 12 hours tapos walang, ah, yung sahod ko ay kakapiraso lang parang hindi talaga ano, hindi talaga akma 'no. Tapos ang masaklap may pondo pa.
Mm, buti. Mm. Oo. Hmm.
Kailangan mo raw bayaran yung isang linggo hindi ko muna sasahod. Kasi kailangan daw ng pondo, oo, ma alam mo 'yon, mga illegal na, ah, agency kuno, 'di ba?
Ngay! Oo. Naniniwala sa mga pondo-pondo na 'yan, kalokohan 'yan. M
Oo 'yon nga, eh, kaya sabi ko ayan isa na 'yan nakita ko nando'n na mulat 'yong isip ko. May mga gan'yang kumpanya talaga na nanamantala sa mga sa mga alam mo na, eh, lalo ako no'ng bata pa ako no'n eh, si kumbaga, ah, 'pag nakita nila siguro ay bata ito walang experience 'to, ito maloloko natin 'to, 'di ba? Oo, o kaya galing probinsya.
Mm. Totoo. Mhm, tama. Kaya kaya mga agency tinanggal-tanggal na 'yan, eh, 'no. Binawas-bawasan na 'yan, eh, hmm, oo kay Duterte, nung si Duterte nga nagtanggalan na yang mga agency. <chuckles>
Hmm, dapat nga, eh, direct hire na lahat dapat. Mm. Kaya nga, eh, kaya maganda 'yong ano, eh, na alisin na 'yon 'no at, ah, dahil do'n baka mag-oo na ano tayo 'no, napasarap 'yong kuwentuhan natin, <chuckles> oo. Ah, marami oo nabitin, eh, eh, may next time pa naman maraming salamat sa'yo at, ah, ingat at paalam, paalam.
Hmm. Oo. Mm, oo ,salamat nabitin 'no, ah, maramng salamat sa'yo. <chuckles>

Ano 'yun, nag ah, ang gin noon kasi no'ng ginagawa ko 'yan, ah, nag-e email agad ako do'n sa management, ah, do'n sa pinakaulo, CEO.
Mm. Oo, ah, CEO.
Mm, eh, pinaparating ko kaagad, direkta sa kaniya, by pass lahat. <laughs>
Pinaparating mo agad. Oo, oo. Oo, huwag ng padaanin sa ilalim 'no, diretso.
Oo, hindi makakarating, eh. <laughs>
Oo, hindi aabot talaga, pipigilin nila 'yon, eh.
Oo, kaya sine diniretsa ko, dat anuhan sila agad, eh. panic silang lahat. <laughs> Um
Oo, nagtaka sila paano nakarating.
Oo, sino nag-email gano'n-gano'n, kasi nga binanggit ko sa email ko na, ah, please don't bring up na ako 'yung nagsabi nun sa kaniya. So ayun, ay hindi pala alam ng CEO 'yun, kaya na ayun nadale management do'n.
Oo, oo, sino? Oo. Mm. Ah, hin hindi ka ano, ah, hindi ka anonymous kumbaga.
Mm.
'Yung iba kasi nag-co-complain ng gano'n, nakalagay anonymous ,eh, 'di ba? Kaya kailangan pangatawanan mo rin.
Hindi, kasi email 'yun. <clears throat> Oo. Oh, ang trabaho, trabaho 'yun.
'Di ba? Oo, eh, di nagsumbong ka na, eh, 'di ipakita mo ikaw talaga, oh, hindi ba, oh.
Hmm. Oo. Tsaka
Eh, iba iban 'no, nagtatago lang, eh.
Kaya nga. Ako hindi ako natatakot, kasi totoo naman 'yung sinusumbong ko, eh. Kumbaga nasa tama ako, eh, kumbaga ba't ako matatakot, 'di ba. Kung na ilalaban ko talaga 'yan.
Mm, oo, 'yun. Tama 'yun, tama. Mm. Totoo 'yan, dami ah Eh, sa tingin mo ba ano, yun na rol normal lang kaya 'yon 'yong mga overtime na hindi binabayaran? Ba't ba't ba't kaya nangyayari 'yon?